<laughs> Oke.
Mhm. Kar <chuckles> bingung, heeh?
Masa dia nggak bisa gitu, kamu saking herannya gitu ya lihat dia, hari gini gitu.
Heeh. Iya. Bener, aku herannya tuh yang kayak, ini tuh yang nggak paham tuh aku atau dia sih gitu kan. Maksudnya dia bisa main internet tapi masa cari jurnal nggak bisa gitu, cari di Google. Terus, eee, sangking bingungnya te aku sama temen ku 2 sih itu, eee, enggak yang marahin di depan u maksudnya depan temen-temen yang lain, enggak sih. Terus yang kayak langsung negur di grup tuh enggak. Kita tuh lebih ini ya, kalau misalnya ada yang telat ngerjain, kita tanya dulu, eee, lewat pesan pribadi gitu, kita tanyain dulu kayak, "Kamu kenapa kok belum selesai?" Nah, waktu itu kita nanya kayak gitu, eee, secara langsung ke dia. Terus dia yang jawab kayak gitu, kita ber-2 bingung kan, sementara teman-teman yang lain belum tahu gitu loh, kita tuh takut kayak gini
Hmm. Eh, dia jawab apa waktu itu? Dia jawab apa?
Dia iya, waktu itu dia jawab yang kayak, "Ini carinya gimana sih, aku nggak ngerti." Kata dia kayak gitu. Mmm. Nah alasan kita ngehubungin langsung karena kita tuh, eee, nggak mau bikin dia malu gitu loh, yang kayak dikejar-kejar gara-gara nggak ngerjain atau gimana makanya kita langsung, eee, hubungi pribadi gitu kan, nah malah jawabannya bikin kita makin bingung, terus, alhasil jadinya, eee, apa ya, secara terpaksa, ya udah kita yang ngerjain dulu, terus nanti habis kita udah selesai, kita barulah ngomong ke dia.
Oh yang itu, oke oke, mhm. Terus terus? Iya iya iya. Oh.
Eee, jadi gini "Cara ngerjainnya tuh pakai Google dicari judulnya apa, terus nanti diunduh nih si buku-bukunya ini, si jurnal-jurnalnya ini terus nanti kamu baca." Kita bener-bener yang kayak ngajarin gitu, tapi ngajarinnya, eee, pribadi sih yang kayak janjian, gitu kan, eee, jam berapa ketemuan atau mungkin ya kayak sekedar
Oh, gitu. <chuckles> Oh, oke.
kalau, apa, ada beberapa kali kayak gitu yang ketemu, tapi ada juga yang kayak, eee, pas itu kita langsung ini nih, apa, <tsk> nge-screenshoot, eee, apa yang harus dia teken gitu loh, teken tombol apa gitu kan. Nah, kita ajarin ke dia kayak gitu, heeh. Tapi nggak lewat grup dan kita nggak sama sekali ngetag nama dia gitu sih, takutnya kayak dia merasa tertekan apa gimana gitu, heeh.
Ya ampun, oke, mhm. Oh, oke. Malu mungkin ya, mungkin dia juga mau nanya nggak enak, kayak ntar takutnya orang jadi underestimate ke dia, yang yang tanya, "Wah, e gue nggak bisa nih, gini." Jadi, eee, itu kamu akhirnya ketemunya tuh kamu sendiri aja atau, eee, apa sih, sama temenmu yang lain juga pas nemuin dia buat ngajarin gitu, berarti udah selesai itu tugasnya ya? Yang harusnya dia itu jadi kerjaan dia tuh udah selesai dulu gitu, baru habis tuh kamu ajarin dia, apa gimana?
Heeh. Heeh. <chuckles> Iya. Mhm. Heeh.